Wie erlebst du denn kulturelle Mischung in moderner Musik?
Boah, da fällt mir direkt ein Lied von Eko Fresh ein. Ich weiß nicht, ob du den Rapper kennst aus der Deutschrap-Szene?
Also, ich kenne den Namen, aber du müsstest mir jetzt was vor rappen, damit ich sehen kann, ob ich dir wirklich den Text oder die die d äh, den Song dann auch kenne.
Ich kann jetzt nicht wirklich vorrappen, da bin ich 'n bisschen zu, <chuckles> äh, zurückhaltend für. Aber ich kann dir mal sagen, wie das Lied heißt. Ähm, es handelt sich um das Lied: „Gastarbeiter“, ne? Wie der wie der wie das Lied quasi auch schon sagt, geht es, äh, um seinen Opa quasi, der vor 60, 70 Jahren, in den 70er jahren quasi als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen ist und dann sich dafür entschieden hat, zu bleiben. Und das verbindet so viel mit meiner Geschichte quasi auch, weil mein Opa aus denselben Gründen nach Deutschland gekommen ist und dann seine Familie auch nach Deutschland geholt hat, also, he rüber geholt hat, ne, und dann sich hier quasi 'n Leben aufgebaut hat. Und das ist auch wirklich so 'n so das erste Lied, was mir wirklich dazu einfällt, was auch so wirklich richtig passt, ne, zu vor allem zu meiner Vorgeschichte.
Okay. Mhm, gerne. Okay. Mhm. Ah. Mhm. Ah, wie krass, total interessant. Magst du mal 'n bisschen tiefer gehen? Also, um ich meine, jetzt verstehe ich, um was es in dem Lied geht, aber was erzählt er denn dann so? Also, kannst du so 'n bisschen das den den Liedtext, also, vielleicht nicht den Liedtext wiedergeben, aber die Storyline dann?
Ja klar, also ich kann auch 'n bisschen sagen, ne? Also d im Lied sagt er auch, glaube ich, im direkt in der 1. Line in der ersten Line, quasi: „Mein Opa kam in dieses Land, äh ist 'n grüner Opel Commodore.“ Also, das ist auch so das ähn <chuckles> ähnliche Auto mein Opa ist auch nämlich 'n Opel. Und äh, da erzählt er halt, ne? „Grüner Opel Commodore, Sivas nach Lemgo, 7 Kinder ohne Kohle.“
Mhm. Ja. Ah.
Und äh, mit <chuckles> dann geht's weiter: „Mit meiner Oma, 6 Mädchen und 1 Jungen. Er war streng zum Arbeiten, hat er jeden hier gezwungen.“ Und meine Oma hatte quasi 5 Mädchen und 2 Jungen. Es waren auch, äh, quasi 7 Geschwister. Äh, d das ist halt wirklich, ne? Das Lied ist wirklich so fast Eins-zu-eins die Geschichte von, ähm, mein meine meiner Mutter und ihren Eltern quasi, ne? Wie sie nach Deutschland gekommen sind. Und da erzählt er halt auch im Song quasi, äh, wie er wie er mit mit mit der Rapszene in Verbindung gekommen ist. Da erzählt er, dass dass er eine dass er eine Cousine hatte, ähm, und dass die ihne i ihm quasi die Rapszene gezeigt hat gezeigt haben. Und, das war bei mir dann halt auch mein Cousin. Und, wie gesagt, das das ist wirklich wenn ich das Lied höre, bekomme ich wirklich Gänsehaut. Davor war das bei mei meinen Eltern die das Lied es war 'n türkisches Lied, was so sowas Ähnliches wür ähm, ja, erzählt hat, ne? Ähm. Es war aber eher so 'n türkischer Arabesk-Song. Das Lied hieß „Gurbetçi“ und da erzählt er halt auch, wie es ist halt quasi, ne, als Gastarbeiter nach Deutschland zu kommen. Und, wir haben halt für uns, in unserer Generation ein Lied gefunden, was dann halt auch auf Deutsch war und unsere Situation 'n bisschen besser, ähm, widergespiegelt hat.
Mhm. Ah. Mhm. Ja? Krass. Mhm. Mhm. Okay. Also in jeder Generation. Aber jetzt noch mal zum Verständnis. Also, das, ähm, von Eko Fresh, das ist quasi aus der Großelterngeneration? Dann das türkische Lied, was ich jetzt nicht wiedergeben kann, das G Gor Gorbe Gorbetçi, oder so ähnlich, oder? „Gurbetçi.“ Das ist dann aus der Elterngeneration? Was war denn da denn der Unterschied? Das würde mich mal interessieren. Zwischen dem Großeltern und Elternsong.
„Gurbetçi“, genau. Mhm, genau. Also das Also, dass dass nicht Großeltern und Elternsong. Das Lied von, äh von Eko Fresh ist, äh, erst aus unserer Generation. Es war aus meinen Ju Jugendjahren, sage ich jetzt. Also, ich glaube das Lied kam 2013- 14 raus.
Ja, ist a aber über die aber sorry, ich habe gemeint aber hat über die Großeltern erzählt? Und dann, das das türkische Lied hat auch über die Großeltern erzählt? Oder über was hat das dann erzählt? Ah, okay.
Ach so. Genau genau. Da das hat das also das Lied, äh, „Gurbetçi“ hat quasi, genau, wie du gesagt hast, 'n bisschen, ähm, über über halt die Situation, wie die hier nach Deutschland gekommen sind, und ich glaube aber auch eher allgemein, wie es ist, ähm, als „Gurbetçi“ heißt quasi übersetzt soviel wie, jemand, der seine Heimat vermisst und irgendwo im Ausland dann lebt. Und, ähm, in dem Lied g ist es eher bisschen so, weniger Rap und m mehr Gesang. Und, ähm, da sagt er halt quasi: „Erzählt mir, gibt es irgendwas von meiner Heimat? Gibt's was Neues? Ähm. Ich brenne innerlich, äh, wieder zurückzugehen.“ Wenn ich das jetzt Ganze so 'n bisschen übersetze den Song, dann geht's eher darum, dass dass es so 'n innerlichen Schmerz dass man so 'n innerlichen Schmerz und quasi so 'ne so eine, äh, ja, wie sagt man jetzt? So 'n so 'n Hei Heim Heimwehgefühl quasi verspürt? Ja, und b bei dem Song von Eko Fresh ist 'n bisschen anders. Da geht's eher darum, dass man ja, dass man sich hier wohlfühlt in Deutschland, dass man Deutschland liebt. Er sagte auch, glaube ich in einer Line: „Wir lieben Deutschland vom Herzen wie verrückt.“ Äh. Und dann sagt er geht er 'n bisschen weiter drauf ein und sagt halt, ne: „Wer sieht schon gerne seinen Nachbarn scheitern?“ Außer, das ist 'n bisschen 'n bisschen falsch interpretiert von ihm auch, ähm, wo er 'n bisschen mehr drauf eingeht, dass man hier 'n bisschen vielleicht, äh ja, wie sage ich mal
Ja. Ah. Mhm. Ja. Mhm.
'n bisschen schlecht behandelt wird, aber das hat auch 'n bisschen was damit zu tun, in was für wie man sich selber quasi preisgibt und wie man sich wie man sich, äh, integriert. D d also, ich würde sagen, zu 90 % stimme ich mit dem Lied quasi, äh habe ich die gleiche Meinung mit.
Ja. Mhm. Mhm. Und 10 % sind dann bisschen anders. Ja. Und jetzt hattest du noch von einem Lied gesprochen noch von irgendeinem 3. wolltest du anfangen zu erzählen. Was war das jetzt? Oder habe ich das missverstanden? Okay.
Nein, es waren die 2 Songs, da da habe ich von dem von dem 2. Song quasi die Lyrics auf's Deutsche übersetzt. Also, das, was von meinen von meinen Eltern quasi, was die gehört haben, als als sie noch neu neu nach Deutschland kamen. Das Lied haben wir auch jedes Mal gehört, als wir in die Türkei gefahren sind. Früher sind wir nämlich immer mit dem Auto in die Türkei gereist und das Lied lief dann halt ne, ne. Das war schon 'n Mercedes, da ging es schon uns ziemlich besser. Da hatte mein Vater uns hier schon, äh, so einiges ermöglicht und sich selbst auch hat er hier sich 'n Unternehmen aufgebaut. Und ja, man i man ist jetzt jetzt schon die 3. Generation, man ist vollkommen integriert und, ähm, ist auch dankbar für die Chance, die m die man hier in Deutschland hat. Und ja, das das ist halt 'n komplett anderes, äh
Ja. Ja. Okay. Mhm. Krass. Mit dem Opel oder mit dem anderen? <chuckles> Okay. Mhm. Ja.
das Lied, was meine Eltern gehört haben und das, was wir quasi hören, hat erstem 1. vom Kontext her im Lied schon selbst also, von den Lyrics her schon 'ne komplett andere Bedeutung. Es ist kein sehr emotionaler Song, sonde sondern eher so 'ne Widerspiegelung von dem, was man hier quasi erlebt im Alltag. Und ja, das das würde ich jetzt so bisschen kurz so zusammenfassen.
Ja. Ja, okay. Ähm, super spannend und aber auch interessant, dass du natürlich also, das eine Lied ist ja jetzt dann auch irgendwie au über die Großeltern, aber gibt's denn auch jetzt was, was dann das widerspiegelt in der modernen Musik deiner Sichtweise nach, was wirklich auch so dein heutiges Leben dann betrifft? Ich meine, du bist ja jetzt also, du bist ja kein Gastarbeiter mehr, sondern du bist ja ganz normal, weiß nicht, würdest du dich dann wahrscheinlich als wie nennt man das, ist ja dann 3. Generation schon, ne, Deutscher mit Migrationshintergrund oder bist du ja eigentlich gar nicht mehr? Oder wie würdest du dich bezeichnen dann?
Ja, wenn ich mich selber bezeichne, sage ich eigentlich meistens, ich bin Deutschtürke, da kommt das Deutsche wirklich auch als Erstes. Ich bin ja nämlich mit, ähm wirklich mit 2 Kulturen aufgewachsen. Ich habe mir quasi immer wirklich von den beiden das Beste rausgezogen, ne, sei es jetzt die deutsche Pünktlichkeit oder die türkische Gast äh, Freundschaft. Ich w ich will jetzt damit nicht sagen, dass Deutsche keine Gastfreundschaft haben, aber da da habe ich mir zum Beispiel eher was von der türkischen Kultur genommen. Und d das ist auch wirklich so 'n Vorteil, wenn man mit 2 Kulturen und da es gibt auch Menschen, die mi mit mehr Kulturen aufwachsen, dass man sich ähm, ja, dass man sich so quasi, ähm, ja, so so so 'ne eigene Kultur f 'n bisschen auch vermischen kann, ne? Sei sei es jetzt von den beiden oder bei anderen ist es ja auch anders, viele gibt Menschen qu sind ja auch aus Italien nach Deutschland, kommen, haben da auch, äh, diese italienische Art mitgenommen, aber wie gesagt, auch mit der deutschen Kultur da 'n bisschen vermischt. Da sind wir auf jeden Fall mit den Türken nicht alleine.
Ja. J wie praktisch. Ja. Mhm. Mhm. Mhm, genau. Ja, absolut nicht, dann in Ost Ostdeutschland gab's ja dann viele Gastarbeiter aus Vietnam. Also, da ist ja sind ja auf allen jeden Fall unterschiedlichste Kulturen hergekommen. Und, ähm, wie ist es dann bei dir? Also, bist du dann im Kontakt mit genau, also, von der Musik her, aber auch in der Rapsszene irgendwie noch mit mit vielen anderen Kulturen? Sagen wir mal jetzt eben, du hast grad also, an n Leute mit Migrationshintergrund, was weiß ich, Italien hattest du grad angesprochen oder noch ganz andere oder eigentlich nicht so?
Also, jetzt von Songs her habe ich noch 'n paar, die, ähm, 'n bisschen beide Kulturen vermischen, aber i ich i ich wa was mich jetzt wirklich so am meisten in Verbindung setzt, ist das Lied. Aber es gibt auch in anderen Genres, die dann äh, sei es jetzt in der Pop und ruhigeren, äh, Musikgenre, da gibt es ein Lied von einem Deutschtürken, der die türkische Musikart, die Arabesk-Art, ähm, mit deutschen Lyrics quasi verbindet hat. D das Lied heißt: „Sie liegt in meinen Armen.“ Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da äh, da singt der Sänger, Muhabbet heißt der über ähm, über 'ne romantische, äh, Lage quasi, ne? Und das macht das das Ganze macht er dann mit <chuckles> mit einem türkischen Gesang, aber dann mit türkischen Lyrics, was halt 'n bisschen äh, mit deutschen Lyrics, was halt 'n bisschen halt auch lustig ist irgendwo.
Ne. Okay, ja. Ah, witzig, aber interessant, ja. Ist so natürlich dann 'ne ganz andere also, 'ne kulturelle Durchmischung. Aber es ist ja wahrscheinlich auch schön, dass es das gibt, weil das ja dann genau deinen dein Lebensgefühl widerspiegelt, oder? Mit diesen dass du ja wirklich in 2 Kulturen aufgewachsen bist und die halt auch in dir vereinst letztendlich.
Genau, also wie gesagt, ne? Es ist es ist eine bittersüße Geschichte irgendwo, wenn man ähm, wenn man an die Lyr Lyrics vom Gastarbeiter wieder jetzt wenn man darauf wieder zurückgreift. Ne, das ist das ist wirklich so 'n Schicksalsschlag für viele gewesen, n die sich, äh für die Familie dafür entschieden haben, dann in Deutschland zu bleiben. Ich meine, wenn man jetzt über die Großeltern nachdenkt, vielleicht haben die sich nicht wirklich sehr wohl gefühlt in Deutschland. Ähm. Mein Opa war jetzt eigentlich schon relativ glücklich, aber vielen ging's ja so, dass die wirklich nur wegen des wegen der Möglichkeiten, die man hier in Deutschland hat, ne? Wofür ich jetzt und meine Geschwister auch sehr dankbar sind, dass man aus diesen Gründen in Deutschland geblieben ist und, äh, sich da quasi hier ein Leben aufgebaut hat. Das war ja jetzt äh, meine Mutter ist quasi auch in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie fühlt sich auch hier zu Hause. Das ist wenn wir an Heimat denken, denken wir halt auch an Deutschland, ne? Das ist, weil wir hier geboren und aufgewachsen sind, unser ganzer Umfeld ist wirklich auch in Deutschland. Je jeder, den wir kennen, ist in Deutschland und
Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
ja, dw we äh, das ist halt wirklich so so 'n Gefühl von
Ja.
Zugehörigkeit, auch weil ich ich habe das Gefühl, v viele reden halt auch über, ja, man man fühlt sich ausgeschlossen, ne? S in Deutschland. Aber ich bin jetzt 'n Mensch, der zum Beispiel viel um die Welt gereist ist und ich muss ehrlich sagen, d von allen Ländern, die ich besucht habe und das sind schon eine Menge ich hab 30, 40 Länder besuchen dürfen in meiner Zeit, ist ist Deutschland wirklich das Land, was Menschen mit, äh, offenen Armen halt auch aufnimmt, nicht nur quasi mit der Politik, sondern auch die Menschen selbst. Die sind sehr offen, was, äh, äh, quasi Menschen aus anderen Kulturen angeht. Vor allem, wenn man jetzt rückblickend an die äh, an den Nachzeit jetzt des Zweiten Weltkrieges denkt, da haben die Menschen ja auch quasi mit irgendwo geholfen. Ähm. Okay, es war jetzt wegen des Geldes irgendwo, aber mitgeholfen quasi das das Land wieder aufzubauen. Dann, na nachdem sie halt, glaube ich, auch gesehen haben, wie schön das Land ist, wenn man nachdem man's aufgebaut hat, kann man vielleicht auch verstehen, dass die Menschen irgendwo auch, äh, sich dafür entschieden haben, hier zu bleiben.
Wow, krass. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, absolut und es ist 'ne total spannende Geschichte und ist natürlich vollkommen anders, was vor 60, 70 Jahren war und, ne, die gesamten Gastarbeiter haben natürlich das Land, ja, wie du gesagt hast, mit aufgebaut und die haben ja extrem hart gearbeitet, ne? Man kann ja auch sagen, man will Zeiten von damals und heute überhaupt garnicht vergleichen. Das ist ja vollkommen unterschiedlich. Und, ähm, genau, also es ist so, ne, was was du dann über deine Familie, über die die Großeltern, ne, was die dann euch ermöglicht haben, dass die haben ja äh, die haben ja geknechtet teilweise, ne? Also, sie haben hart gearbeitet dafür, ähm, wie natürlich andere Lä andere Leute auch im Land. Und, ähm, es war halt dann aber auch 'ne gute Zeit, wo man halt viel verdienen konnte. Und deswegen ist es natürlich dann ja auch, ne, klar, dann hat man da 'n neues Leben aufgebaut. Macht ja auch Sinn, vor allem, wenn die Kinder dann geboren werden und dann da sind. Weil, es wäre ja vielleicht auch strange für euch, wenn ihr jetzt in die Türkei ziehen würdet, weil das wäre ja wie in 'n fremdes Land ziehen, obwohl ihr halt die Sprache sprecht, ne? Das wäre ja trotzdem nicht die Heimatstadt, ne? Es wäre ja schon erst mal 'n Umzug in ja, auch noch mal 'ne andere Kultur, weil, äh, du ja in dieser Mischkultur quasi aufgewachsen bist.
Genau. Ja, definitiv. Vor allem, du musst bedenken, jedes Mal, wenn wir nach Türkei ge gereist sind äh, gereist sind für 'n Urlaub, da merkt man ja aus meinem Akzent quasi, ne, dass ich, äh, d die türkische Sprache nicht so gut beherrsche und die merken halt auch direkt, dass ich aus Deutschland komme. Die können das halt auch wirklich für sich unterscheiden, ob jetzt 'ne Person aus Frankreich nach Türkei gekommen ist, ob sie aus Deutschland nach Türkei gekommen ist. Die merken das wirklich auch direkt aus dem Akzent. Und da wird man halt auch nicht so gut behandelt. Man man, ähm, wird halt auch als, übersetzt jetzt als „Deutscher“ betitelt. Und, äh, ja, m man fühlt sich wirklich nicht zugehör zugehör äh, ja, dazu gehörend, quasi. Man fühlt sich bisschen ausgeschlossen. Und, äh, wenn man dann halt im Urlaub ist, dann vermisst man eher Deutschland. Und wenn man dann in Deutschland ist, fühlt man sich dann wieder zu Hause, was was ja auch irgendwo normal ist. Man man man verbindet wirklich mehr, äh, so 'n Heimatgefühl mit Deutschland. Aber am Ende des Tages bin ich auch sehr stolz drauf eben, dass ich hier die Chance hatte, geboren aufgewachsen zu werden. Mei ich hätte jetzt quasi auch in in einem anderen Land aufwachsen können und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Mhm.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Da hast du's dann schon ganz gut getroffen, ja. <giggles> Ja, ah, total spannend. Aber auch mit der Musik, muss ich mir nachher gleich mal anhören hier von Eko Fresh. Eko Fresh, äh, die die Lyrics oder die die Story dann. Ähm, ja, also, danke für die Einblicke, natürlich auch so extrem persönlich in dein eigenes Leben und in deine eigene Herkunftsgeschichte. Es war total interessant und spannend.
Hat sehr Spaß gemacht. Ich danke dir auf jeden Fall.
Und dann dir noch 'n schönen Abend und mach's gut.
Tschau.